أوه، طب و إيه اللي حصل بقي؟ طب اح آه.
آه، إحنا دخلنا، أنا شايل من كتفُه، يعني من كتف يمين، وهو التاني كان شايل من كتفُه الشمال، وهو خلاص يعني الشخص ده جاله يعتبر زي حالة كده خلاص اللي هو بيسموها Panic Attack، هو عمال بيغرّق فيك أنت فاهم؟ اللي هو خلاص هو
آه، اللي هو عاوز آآ يعني عاوز حد يلحقه، فخلاص والّا والّا والّا عاوز يغرَّق بال تقصُد بيها إيه؟ ما فهمت
هو خلاص بي بيضبش؛ علشان عايز هو يطلع فوقي، لو بينزّلك أنت تحت؛ عشان يطلع هو ياخد النفس.
آه، وهو ما يعرفش إن هو أصلًا ممكن أنتم ال2 لا قدر الله تروحوا أصلًا
آه، آه لأ، هو خلاص هي الفكرة خلاص، هو عقله خلاص سيطر إن هو يع يعني، زي ما باقول لك؛ عشان كده بيقول لك: "لو أنت مش عارف تتعامل مع الغريق، ابعد عنه"، ودي فعلًا بجد معلومة أنا كان هيغرّقني أنا واللي جمبيه، حتى اللي جمبيه ممكن بِعِد شوية، فاهم؟ وأنا ماسكه، أنا خلاص أنا دراعي خدِّل؛ لأن أنا أنا باحاول برضه، أنت في حمل عليك، أنت في حمل عليك، وأنا كان بقا
إمم. إمم، صحيح والمَيَّة كمان، وبجانب حِمل المَيَّة طبعًا.
آه، وأنا بقى لي فترة ما كُنتش باتدرب سباحة، فحسيت فاهم أنت عضلاتك برضه لسه في حالة سُبات، فأنت آه، أنت لازم بتعافر.
إمم، صحيح فجأة ده ييجي لك فلا قدر الله جالك شد يبوّظ لك الدنيا، <laughs> آه.
آه، فأنت فين وفين بقى، لحد لّما جيه بقى المُنقذين بال بطوق النجاة رموه وسحبوا، هم كانوا بيسحبونا إحنا التلاتة؛ لأن إحنا خلاص إحنا الاتنين كنا فرهدنا إحنا كمان، ما كُناش قادرين.
إمم. فهمت، و والحمد لله طلع بالسلامة.
الحمد آه، طلع بالسلامة وأنا مت أنا أول ما طلع من هنا، أنا طلعت بجد، أنا حسيت أول ما قعدت على الكرسي، أنا طول اليوم دراعاتي مش قادر أرفعها؛ لإن أنا حرفيًا عارف زي وجع أول يوم جيم؟ بالضبط.
امم آه. أيوة، أيوة، أيوة، بس أنت عملت حاجة، أنت أنقذت روح، ده ما ده حاجة كبيرة أوي. طب الراجل ده ب كان أ شكرك، قال لك أي حاجة والّا؟ <chuckles>
دي حاجة كبيرة جدًا، آه، آه. لأ، كان شاب صغير، هو كويس إن هو خرج، هو كويس إن هو خرج بجد، بس هو الفكرة، أنا حتى كمان واحنا خارجين <chuckles> لقينا الغطاس وهو بيسحبه بيقول له: "مش أنتَ برضه اللي لسه ساحبك أمبارح؟" اللي هو أنت غاوي ت آه، آه.
إمم. يا نهار أبيض، ده هو غاوي ده، ده شكله غاوي ده، حابب يموت ده والّا إيه؟ <laughs>
أنت غاوي آه، يعني أنا واحد ممكن مش عارف إمكانياتي. <tsk>
صح.
إيه اللي يخليني أجازف وأخُش جوه؟

رقم 1، إمم.
آه، بعديها ممكن أ آآ، باحب الحيوانات جدًا، يعني الحيوانات و والزراعة، بعد كده مثلًا الطبلة، الطبلة ممكن تكون كمان فوق الزراعة والحيوانات.
آه. آه، و و وحُب طب الح خليني أسألك في الحيوانات، بتحب تربي إيه بالضبط؟
لأ، أنا أنا في مرة يعني وصلت لمرحلة، أنا كان والدتي هتطردني برّه البيت، كنت ساعتها نزلت اشتريت حا لا، لا، لا، لأ حرباية وتِعبان، يعني حرباية وتِعبان، آه.
<chuckles> تعرف تربي نمر والّا إيه؟ <laughs> أوه، أوه، أوه، أوه بتهزر، بتهزر! تِعبان! <giggles> امم، هي شافت الحرباية.
وما شافتش التِعبان، <chuckles> هي ما شافتش التِعبان. شافت الحرباية، كانت هترميني بره البيت.
والله كويس، إن ما شافتش التِعبان يعني. <giggles> وماله القط والكلب، قصروا معاكِ في إيه طيب؟ <giggles> حلو.
بجد، آه والله. بس وكنا مرب ربيناهم، ربيناهم، إحنا كنا مربيين قط، وصل إن هو كان بيخلف ونوزع كمان. إحنا وصلنا لمرحلة في البيت، إحنا كُنَا مربيين 12 قطة.
أوه! ما شاء الله، ده أنتوا فاتحينها ملجأ أط ملجأ أط ملجأ أطف ملجأ آآ، قطط. آه.
دي حقيقة آه، آه، لأ، كان كتير أوي. وكمان ربينا بعديها بعد اللي يعتبر ال ال الحيوانات دي، ربينا كلب، بس عشان فكرة النجاسة والبيوت المصرية والكلام من ده، فهو ما عمّرش، هو كان آخره قعد أسبوع وكان الحاج ما كانش يعني والدي ما كانش طايقه بالعافية، وبعد كده قال لك: "يا أنتم يا هو." بس، آه، ف فوديناه تبني.
آه، آه. أيوه، أيوه، طبعًا. همم، ي يا أنتم يا هو! لأ، ده المواضيع كبيرة. <laughs> لأ، يا عم تقول له مع إحنا إحنا آسفين يا عم الكلب، م معلش، مضطرين نس نمشي، امم. والله أنا أنا والله مبسوط معاك أوي بال اتبسطت معاك أوي بال بال بالحديث و ونشوفك تاني بقى، إن شاء الله.
آه، <laughs> فوديناه بعد كده تبني. آه، دي ح دي حقيقة. فوديناه تبني. أنا أكتر. إن شاء الله، إن شاء الله، أنا أسعد جدًا.
شكرًا.

ياخبر أبيض! إيه الرقم ده؟ 6 دقايق تحت ال 6 دقايق كاملين، ت ده طب الرقم العالمي، عندك فكرة الرقم العالمي، لل لل ل لأكتر غَطسة مثلًا، أو أكتر واحد نَفَسُه قعد تحت
أنا كُنت فاكره آه، لأ أنا كنت فاكره بس مش فاكر بجد كام بالضبط، بس فعلًا بجد في ناس، في ناس بسبب الرياضة دي كمان يعني هم حرفيًا توفوا بسبب الرياضة دي.
امم. oh الحب المُميت <chuckles>
إن هو آه، عشان عايزين يقطعوا آآ مسافة معينة أو عدد معين، إن أنتَ الفكرة إن أنتَ بتنزل، هي الفكرة بتتحسب بكام متر.
آه، مش بكام مش بكام مُدَّة؟
لا، لأ، ما هي ال الفكرة آه، هي الفكرة إن أنتَ أصل أنتَ كل ما المسافة ما زادت كل ما ال الوقت زاد يعني في وكمان الضغط زاد، والضغط زاد عليك.
امم. آه والأُكسجين اللي بتحتاجه والأُكسجين طبعًا أكيد بيأثَّر. أها.
أنتَ مع أول 5 مِتر بتنزلهم، أنتَ أصلًا بتلاقي خلاص آآ زي ما بيقول لَك كده، عارف زي فكرة المثل كان بيحكي لك عليه، إن أنتَ لمّا بتنزل بإزازة تحت المَايَّة تحت أوي بتلاقيها بتنكمش.
امم. صحيح فعلًا، امم.
فأنتَ لمّا بتنزل بعد بعد أول 5 مِتر، بتلاقي حسِّيت إن خلاص رِئَتك مش شايلاك، فأنتَ بقيت أنتَ من غير ما تعوم لتحت، أنتَ تلاقي نفسَك جسمك بيسحبك لتحت. سبحان الله.
آه، طَب والطلوع أسهل والَّا النزول أصع إن هو أي واحد فيهم أسهل؟
النزول أسهل.
حلو، طيب إيه إيه س إيه سبب إيه سبب سهولته؟ أنتَ ب بتنزل ب ب ب ب طبعًا بال بالدماغ.
بس فكرة النزول بس هي بتتقاس على حاجتين، أنا كنت لسه هاقول لَك بتتقاس على حاجتين، يعني ك ك من ناحية النَفَس، أنتَ نَفَسَك لسه رِئَتَك معبِّية هوا.
امم. حلو.
فالطلوع أنتَ بتحس إن الأُكسجين قَل في جسمك، آآ خلاص أنتَ يُعتبر فاهم؟ في أُكسجين اتحرَق، وكمان أنتَ كل ما بتنزل كمان في حاجات الضغط بيبدأ يزيد عليك، كل ما بتنزل بتحس إن الضغط بيزيد عليك.
امم.